Mmm gitu.
Kalau Kakak gimana tuh? Menurut Kakak, dampak yang dari berita hoaks tuh, kayak contohnya tadi ibu Kakak nih. Dampaknya gimana tuh?
Eee Iya. Iya dampaknya sih, eee, iya kalau iya kalau dari pengalaman aku, dampaknya cuma ini, buang waktu sih jadinya. <laughs>
Mmm. Buang-buang waktu ya?
Buang waktu karena, apa ya? ya, jadi mau enggak mau kan m supaya bisa, eee, kadang-kadang kalau untuk orang tua seperti ibu aku, mereka kan, eee, mengalami, eee, masa-masa di mana dulu belum ada internet. Jadi kadang kadang mhm, kadang mereka itu lebih percaya ket e u kalau ketemu orang langsung. Jadi ada orang yang menyampaikan kebenarannya, kayak gitu. Jadi, ya udah, daripada, eee, dia termakan hoaks lagi dengan berita online yang lain, eee, tentang emas, iya udah jadinya iya udah langsung saja ke Pegadaian, lang tanya langsung ke e petugasnya, benar enggak, karena kan biar langsung tahu, biar dia dengar sendiri, kayak gitu. Jadi, iya udah, heeh, cuma iya itu, iya dampaknya memang buang waktu. Karena kan harus keluar dulu, pergi dulu, <chuckles> gitu jalan. Heeh, <laughs> gitu. Iya mhm.
Mhm. Ah, iya iya, betul betul betul betul. Mhm, iya. Hoaks gitu ya? Mhm. Mhm. Mmm, biar langsung tahu ya? Mmm. Iya, iya betul. Pagi, gitu ya. <laughs> Iya. Tapi enggak, ini ya lebih baik gitu sih Kak, daripada kemakan berita hoaks ya. Eee, mending capek gitu loh, daripada mmm, mending ada waktu yang dibuang daripada kemakan berita-berita hoax kayak gitu sih.
Iya. Mending capek ya? Mhm. Iya, benar. Tapi kalau Kakak, kalau misalnya di media sosial Kakak kan suka ada yang kasih link gitu ya. Kalau kasih link gitu kan kadang-kadang judulnya itu suka clickbait. Itu Kakak suka suka penasaran enggak Kakak klik?
Mhm. Heeh. Oh iya.

Hmm, kalau kayak gitu kadang penasaran sih Kak. Penasaran sih kadang tapi kayak semisal terlalu apa ya, clickbait-nya kayak keterlaluan kayak gitu enggak aku buka sih, karena kan di era digital kayak gini takut ada peni apa bukan penipuan, eee, link-link phishing itu loh Kak.
Mmm. Ah. Phishing, iya iya. Mhm mhm.
Mhm, kayak gitu dari situ. Kadang kan ya sasarannya itu pasti kan ya ke orang tua atau yang kurang ini ya, kurang paham a apa, ada phishing apa enggak gitu. Mhm teknologi. Kalau Kakak nih kayak tadi pernah yang ke pegadaian langsung kan.
Mmm. Teknologi, mhm. Iya sih. Mhm. Heeh.
Nah itu kan salah satu contoh aja nih kayak misal ibunya Kakak ada kemakan berita hoax lagi, atau temannya Kakak tuh caranya biar lebih hati-hati itu gimana Kak, Kakak ngajarinnya?
Iya. Mhm mhm. Eee, biasanya kalau yang berita hoax gitu terutama soal selebriti ya, atau dunia hiburan itu kan banyak banget juga tuh berita. <chuckles> Itu kadang-kadang mereka, eee, mengedit beritanya suka ini, suka ngasal, nggak rapi.
Mhm. Mhm mhm iya oh iya. Betul. Berlebihan ya.
Berlebihan, iya betul. Kadang-kadang ada yang kayak dikasih apa, eee, apa, kal eee, huruf-huruf alay gitu deh yang pakai hur eee, pakai angka yang kayak gitu-gitu, ah itu beneran deh gitu, heeh. Heeh ok
Mhm. Oh, ya. Oh tahu tahu tahu tahu tahu. Oh. Oh berarti ini ya. Oke.